أ باسكُت، ومثلًا لو جه فرصة إن أنا أمشي بامشي، بس مثلًا بافضل ساكتة بقى واخدة جنب، ماسكة التليفون، أو قاعدة معاهم ما باتكلّمش، باضحك على القد، لو هُم وجّهوا لي كلام ممكن أرد على القد. آآ ما ب أنا أصلًاً طبيعتي شخص عنده طاقة وحيوية ف و و ودايمًا بي بيضحك وبيتكلّم وبيلعب وبيهزّر. دايمًا الدنيا كويّسة معاه ف في التعامل مع الناس، ف ف فإن أنا أبقى زعلانة أو في حاجة مضايقاني ده بيبقى باين عليَّ أوي وباين على على طريقتي في التعامل، وكلّه بيبقى واخد باله. فأنا مُجرّد إن أنا أسكت كده ده بيبقى واصل لهم، وواصل لهم إن أنا إن أنا مش على طبيعتي وكده. آآ فساعات بيسألوا مالِك وكده، فأقول لهم فأقول لهم آمم
م بيهتمّوا بقى والّا ما بيهتمّوش؟
بيهت يعني ساعات وساعات، يعني ساعات ممكن ياخدوا بالهُم ويقولوا: "مالِك؟" أو كده، فابقى أنا باقول ما فيش. آآ، "لا يا ستي ما فيش، أصل أنا تعبانة، أصل أنا مصدّعة."، أنا باتحجّج بأي حِجة، المهم ما أذكرش إن أنا جوّايا حاجة، لأن أنا يعني باحس إن أنا أضعف من إن أنا أتكلّم قدّام حد، وإن أنا أطلّع اللي جوّايا بسهولة كده. أنا يعني وخصوصًا إن هُم بيبقوا متجمّعين، يعني ممكن لو واحدة بس وأنا وهي قاعدين وهي بتسألني على حاجة أقدر أتكلّم، إنما إن يبقى كلّه كلّه موجود آمم لأ ما ما أقدرش أعمل كده. ف ف
وما فكّرتيش إن أنتِ تحكي مع حد منهم أو أو تطلّعي اللي جوّاكِ أو تقولي اللي عندِك، اللي أنتِ حاسّاه، ما فكّرتيش تعمليها خالص؟

هو أنا حاسة إن إحنا كده من زمان، وإن الحاجة دِيَّة موجودة من وأن الإحساس ده جوايا، هم ممكن يكونوا مش حاسين على فكرة باللي أنا باحكيه وباقوله ده. ممكن يكون ما حدش واصل له الإحساس اللي أنا فيه. هم ممكن يكونوا بيحبوني عادي، ممكن يكونوا آآ، م متقبلينني وبيحبوني، بس الفكرة إن أنا مش الشخص المفضّل ليهم، فكرة إن أنا مش الشخص المفضّل وصاحبة الكُلّ دي مضايقاني، لأني باحس إن أنا مستبعدة <tsk> وباحس إن أنا يعني درجة تانية أو أو رقم 2، لازم الأول الشخص ده موجود، لو مش موجود مش مهم أنا، أو أو مثلًا آآ، رأيي بيتاخد بس في الآخر، أو ممكن ما يتاخدش خالص على حسب المزاج بتاعهم، وأنا مش باتعامل معاهم بنفْس الشكل ده، هم ممكن يك أ هم ممكن يكونوا فعلًا بيحبوني، بس أنا ال أنا ال المواضيع المواضيع جاية لي كده، وهي دي حقيقة على فكرة، أنا مش مش يعني باقول أي كلام، هو هي دي حقيقة أنا شايفاها، هم ممكن يكونوا هم اللي مش حاسين عشان هم ب بُعاد عني، عشان أنا مش باتكلم مع حد فيهم في حاجة جوايا، إحنا آخرنا إن إحنا نتجمّع، فنقعد ونضحك ونهزر و و ونلطّف مع بعض كده ويبقى يوم كويس وخلاص، آآ، ساعات باحس إن أنا الدنيا كويسة بيننا، وإن أنا قادرة إن إحنا نقعد سوا و وكده، وساعات باحس اللي هو لأ خلاص بقى آآ، سيبيهم وامشي، سيبيهم وانسحبي من معاهم، ممكن هم كمان يكونوا مش واخدين بالهم. يعني مثلًا و-وساعات ساعات منهم فيه ناس ب يعني إيه بترد عليَّ رد سلبي أوي بطريقة مش حلوة وبتضايقني، اللي هو يعني باقول في نفْسي هو إيه يا بنتي هو أنا باشحت منِّك، أنتِ بتتكلمي معايا كده ليه؟ آآ، يعني مثلًا أقول لها ف ف واحدة صاحبتي دي كانت م مخلّفة، ف فأنا ما شُفتش ابنها من مدة طويلة، فإحنا بنتجمّع كُلّ مُدّة يعني، ف فهي لمّا بنيجي نتجمّع ما بتجيبهوش عشان نعرف نقعد على راحتنا، فباقول لها ابنِك يعني ما شُفتوش بقى لي كتير، آآ، بقى لي شهور، كان لسه صغير زمانُه كِبِر دلوقتي، آآ، ع ده داخل على سنة وأنا ما شُفتوش، فقالت لي: "إيه هو أنتِ لازم تشوفيه في كُلّ مراحلُه العمرية؟" فبجد الرد ضايقني أوي، آآ، قلت م أنا باسأل لمجرد يعني إيه حُسن نِيَّة مني، وإن أنا مش قصدي حاجة، أنا مش هاحسد ابنِك مثلًا، مش عارفة كانت إيه ال تفكيرها وإيه طريقتها إن هي ترد عليَّ رد زي ده، فده خلّاني إن أنا سكِتّ وقُلت أنا غلطانة فعلًا إن أنا سألت، يا ريتِك ما سألتِ، فِضِل بقى فِضِلت بقى حاسة بقاعدة قاعدة بقى إن أنا م متضايقة وحاسة إن أنا آآ، م مش مش على راحتي، وآآ، وعايزة إن اليوم يخلص وخلاص، وفعلًا كانت القعدة ديَّة يعني اللي هو كده واليوم يخلص وخلاص، كنت خايفة أرُدّ، خايفة أتكلّم، خايفة يكون آآ، هاقول أي حاجة ما تعجبش حد فيهم، فالموضوع يعني تاعبني أوي يعني، وتاعب أعصابي ونفسيتي.
فاهماكِ. آه، آه. فاهماكِ طبعًا. امم. أكيد طبعًا، لازم يتعبِك ويتعب أعصابِك يعني، فعلًا عندِك حق، كان الله في عونِك، آآ، طب أنتِ آآ، يعني لمّا بتبقي قاعدة وسطيهم وتلاقيهم يتعاملوا معاكِ بالم بال بالطريقة دي أو بالأسلوب ده، آآ، بيكون رد فعلِك إيه؟ بتسكُتي؟ والَّا بتفضَّلي تقومي وتمشي؟ والَّا بتعملي إيه؟